Ну да, есть такое, да. Ну, там как бы и не подготовишь, э, так. Ну, насколько возможно. Да. Да, я считаю так. Ну не знаю, посмотрим. Вот мой ребенок- эксперимент, посмотрим, новый подход <chuckles> как сработает. <chuckles>
Насколько возможно, да. Ну, звучит звучит, как будто у него всё будет отлично с такой матерью. А если будет сложно, то ты ему снова поможешь, или вы решите как-то это вместе.
<tsk> Ой, посмотрим. <chuckles> Н-да. <chuckles> Ну будем разбираться. <chuckles>
Может быть, ты дашь какие-то финальные советы, просто коротко. Вот, может, как в каком месте учить ребенка, как построить распорядок? Ну так, коротенько, просто, чтобы как-то людям стало всё понятно и всё стало на свои места.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Ну, я считаю, что все большие задания, как и даже если кажется ребенку большие, раз нужно учить разбивать на более мелкие, чтобы не казалось, что такая какая-то гора, которую невозможно, э, м, перейти, пере пере Н-да.
Да, это суперидея, я согласен с тобой.
Ну, конечно, нужно, чтобы в школе были друзья, чтобы была хорошая атмосфера. Это очень много. Вот нам повезло с этим. У нас никогда не было никаких проблем. Э да, чтобы учителя хорошо относились, и чтобы, ну, были нормальные отношения с учителями- тоже очень важно. Не только потому, что родители- они помогают, а потом уже когда дети становятся повзрослее, они уже более на учителей смотрят. То есть как бы, ну, вот атмосфера тоже важна, я бы сказала. Атмосфера и да, и умение именно учиться, как процесс вести. Самое главное.
Да, это супер. Супер, когда есть друзья. Мгм. Атмосфера. Так, понятно. Мгм. Да, я думаю, ты перечислила такие ключевые моменты. Большое тебе спасибо, что всё так понятно подытожила. Буду рад услышаться еще. Пока-пока.
Мгм. Н-да. М. Да. Спасибо. До свидания. Пока.